Halo.
Halo malam, Mbak.
Malam juga. Gimana kabarnya, Mbak?
Baik alhamdulillah. Mbak, sendiri gimana kabarnya?
Baik juga alhamdulillah. Udah malam, tapi harus tetap semangat ya.
Syukur deh kalau gitu. Betul betul banget. Iya betul banget, meskipun di hari Senin kita harus tetap semangat ya Mbak, karena akan menjalani besok harinya. Ngomong-ngomong udah malam begini enaknya bahas apa nih Mbak, kita, Mbak?
<chuckles> Betul sekali. Heeh, benar. Malam-malam gini enaknya bahas tentang pengalaman mungkin ya, mungkin dengan orang terdekat, teman-teman gitu kan, nah kayaknya boleh jadi sesi curhat ini. <chuckles>
Boleh tuh. Mmm, boleh banget tuh. Boleh boleh. Apa tuh? Eee, betul. Kita sharing-sharing ya Mbak, ya. Sekalian sharing-sharing. Apa tuh, Mbak, kalau boleh tahu? Tentang apa tuh?
Benar benar. Mhm. Nah, ini aku mau tanya nih pendapatnya Mbak, nih. Nah, kan aku punya teman kan yang awalnya dekat gitu kan, terus tiba-tiba kadang-kadang dia berubah sikapnya ke aku, nah kira-kira
Apa tuh? Mhm mhm. Mhm, ya. Sebentar Mbak, sebentar. Ak eee, ini teman atau Mbak, sendiri yang mengalami? Iya biasanya kedoknya biasanya kedoknya ini pake teman.
Ah, e e e e eh, pengalaman
Mhm.
Oh, enggak, langsung aja jujur ini pengalaman sendiri <laughs> Nah iya. Nah
<laughs> Iya biasanya udah template banget kan, biasanya pake i iming-iming teman gitu, teman, apa tadi, apa, mengalami teman yang tiba-tiba dia berubah sikap, gitu?
Benar benar. Iya betul sekali. Nah, padahal kan kita tuh enggak ada perdebatan atau cekcok ya, tapi tiba-tiba dia kayak menjauh terus berubah. Nah, kira-kira menurut Mbak sih, apa sih penyebabnya kira-kira itu?
Mmm. Mhm mhm. Mhm mhm.